Oh diyan ka kay lo
Oo.
Yan, yari ka kay lola ngayon.
Kulitin mo lola mo. <chuckles>
Mm, behave, oh, behave ka lang diyan di ba.
Ayun.
Ikaw ba? Ano bang ano natin mga special vacation niyo ni GF, ah, baka meron kang pwedeng i-share diyan. Mapuntahan namin.
Hmm. Kami, san banda ba kami nagpunta, sa ano gaya ng sabi mo sa San Francisco.
Yun.
Sa Golden Gate.
Di pa ako napupunta diyan eh.
Di ka pa nakapunta, ah, an add mo na yun sa listahan mo.
Di pa gusto kong ano, sige-sige ano bang meron diyan?
Yun nga yung overlooking no, yung Golden Gate, oo ganda!
Sarap. Oo. Yun.
Kasi kita mo yung ano kita mo yung buong siyudad, ng San Francisco, tapos ayun yung bridge di ba ang laki.
Sarap, ganda diyan. Oo laki nun, eh, di ba?
Hmm, ng mapapa-ano ka eh. Mapapanganga ka.
Yun, oo, ano ba breath breathtaking di ba na sabi nila. Oo.
Breathtaking, oo, yun nga. Tapos, ganda nung view ko dalawa yung view ko di ba?
Oo.
two in one.
Ano ba yung dalawang view mo na maganda?
Yung Golden Gate tsaka si ano. Si girlfriend, oo syempre.
Yung GF mo, yun sabi ko na nga ba, eh, mga punchline mo talaga, eh, no parang, malupit.
Di ba? Nung ng galawan natin.
Yun. <giggles>
<chuckles> Tapos ganda kasi yung, yung layout nung ano, nung city.
Puwede, puwede.

Nagre-research muna kami dun sa pupuntahan, eh, para alam mo yun, meron ka ng
Oo. Tama naman.
Parang parang kasi magbabakasyon ka. Parang medyo may alam ka na rin kung ano yung expectation mo sa pupuntahan mo.
Oo. Kailangan 'yan.
Eh, mahilig ako sa mga ano, structural history ba katulad niyang Golden Bridge. I inaano ko 'yan, na share ko lang 'to, maikli lang naman 'to.
Ah. Oo, sige.
Na yung pagme-maintenance daw ng Golden Bridge, nonstop pala 'yan. Nonstop daw sabi. Ewan ko, ah, di naman ako taga diyan, pero parang sabi nila nonstop daw 'yan.
Pa'no ba 'yan? Oo. Malamang 'no. Oo.
Bakit kamo? Kumbaga, every year daw, halimbawa 'etong year 2025 'no. Nagsisimula 'yan siyempre dun sa pinakadulo nung first end nung ano, di ba, nung bridge.
Hmm. Oo.
Tas meron tsine-check-up na daw 'yan, mine-maintenance na, tinitingnan na daw yung structure kung matibay pa, kung anong kailangan palitan, di ba?
Mm.
'Yung pag-i-inspect daw na yun pagdating daw sa dulo
Katapusan na ng taon.
Yung dulo na ng bridge. Tapos na yung taon na yun, pero magsisimula na ulit yun sa kabila.
Oo. Sa kabilang dulo? Ah, sabi ko na, eh.
Kumbaga hindi daw hindi daw days, weeks at months yung pag-i-inspect.
Oo. Kasi nga napakalaki, di ba?
Na oo, dahil sa sobrang ha lawak niya at laki, inaabot na daw ng taon na
Mm.
tapos na tapos na yung dulo, pero babalik ka na ulit sa umpisa.
Dun naman sa kabilang dulo, oo. <laughs>

Oo, pati, alam mo minsan likas na likas na sa ating mga turista minsan hindi ko naman sinasabing lahat ah, pero minsan parang 'pag nasa ibang lugar parang makukulit pa rin, dinadala pa rin 'yung mga kababuyan eh, mm. Tapon dito, tapon tapon doon. Alam mo 'yun, parang
Lugar. Oo, parang 'Di nirespeto eh, 'no.
'Di nirerespeto 'yung lugar eh, pero, eto nakikita ko, meron naman 'pag eto palang gabi, may mga maintenance dito, mga cleaner. Alam mo 'yun.
Oo. Ayun.
Nililinis naman so, oo. Kasi itong spot namin ano talaga eh, parang special dine-in spot namin.
Okey naman. Mm.
'Tas 'pag tumingin ka sa kanan, kitang-kita mo 'yun, oo.
Andiyan na 'yung tower. Uy, ayos 'yan! Ganda niyan sa gabi, 'no, 'pag nakailaw. Oo.
'Yung tower, oo. 'Di ba kitang-kita mo talaga. Umiilaw, daming ilaw, mm. Kumikislapkis kumukutitap siya. Galing ang galing nga ng ano eh, ang galing ng mga ano, so Kaya tuloy parang, nasa top 1 ko na ngayon 'to na most memorable, oo.
Ayun. Para kayong nasa ano niyan ah, romantic movie.
Oo, 'di ba. Alam mo 'yung mga Hollywood films 'di ba minsan mga ang setting nila, minsan, Times Square Garden ng NYC.
<laughs> Oo. Ayun, oo, tas 'yung mga ilaw sa background, 'di ba.
Minsan naman, 'yon. Minsan naman sa sa San Francisco, 'yung, ah, ano 'yun 'yung Golden Bridge bang tinatawag nila nun? 'Di ba 'yun, maraming kumbaga marami-raming mga settings ba na pinipili nila parang romantic type, 'di ba.
Golden Gate Bridge, oo. Ganda rin dun. Mm.